Hum, entendi, entendi.
E também são é um grupo de heróis, vamos dizer, da classe B, não tão conhecidos. Como você mesmo mencionou: quem são esses caras?
Hã. Quem são eles? Exato. Mas eles todos também são de quadrinhos, assim?
Sim, eles são coadjuvantes de outros filmes, basicamente.
Ah, tá. Ah, entendi, entendi. Tá. É, eu eu eu, de fato, não conheço eles. Eh, vai ser bem novo pra mim. Eu fui uma dessas que não decidi não ir no cinema ver esse filme, e estou esperando sair pra pra assistir em casa.
E aí colocaram É, por exemplo: hã, s não sei se você assistiu o <clicks tongue> o seriado do do Bucky Barnes, o amigo do do Capitão América, do Soldado Invernal. Pronto, algum, al
Ah, não! Não assisti, ainda não. Não, eu é.
personagem desse filme é um desse, do seriado. E aí, se você não viu o seriado, talvez você vai perder um pouco.
Não, entendo. Ah, entendi!
Tem tem o filme da Viúva Negra, que também tem, hã, outro personagem, que é a irmã dela.
Esse eu vi. Ai, sim! Ela eu lembro. <laughs>
Hã Sim. E aí tem ela, tem o pai dela que é aquele soldado é o Capitão América russo, vamos dizer assim.
Aham, aham.
Hã, tem aquela personagem do Homem-Formiga que atravessava as paredes.
Essa eu lembro bem remotamente, porque faz muito tempo que eu assisti o Homem-Formiga. <laughs>
Ela Sim, ela aparece bem pouquinho.